Tapos yung ano may time din naman na yung nagkasakit ako dahil sa, kasi mahilig kasi ako oo, sa street foo sa squid ball sa Makati.
Mm. Siguro. Ah. oo.
Yung tipong, ah, routine ko na, na dapat bago ako kuma umuwi, may laman yung sikmura ko.
Mm. May bitbit oo, oo, oo, actually ugali ko din yung ganun eh, para, yung mahirap kasi yung pag dating mo sa bahay wala kang ay gutom ka tas madadatnan mo wala kang pag walang pagkain na naluto, ma mabwibwisit lang din ako pag ganon eh
So Mm. Oo. Oo. Mm. So yung nangyari, as
Marami hmm ano bang nangyari kaya?
Squid ball na, ano, parang lagi namang kinakainan yun, kaso nga lang may time na sumakit yung tiyan ko.
Uh-huh, ay.
So, hindi ko na tinuloy pag ever since parang
Natra natakot na kayo na
Nata oo. Kasi, isipin mo uuwi ka ng Makati to Novaliches iindayin mo yung sakit, 'di ba? Ang layo. Hmm, kayo po ba?
Ay! ay ang layo, malayo niyo Oo.
May naranasan kayong ganon?
Yun para sumakit yung ano ko, siguro hindi sa sumakit yung tiyan ko eh. <laughs> Ang nangyari sakin nag palpitate ako. Parang tumaas yung ano, tuma tumaas yung cholesterol ko ata nun, kasi parang late parang lately kasi dun, eh syempre minsan walang ulam o kaya, um, ano ba tawag dito, parang bago ako pumasok ay pagkatapos kong pumasok sa work pagkauwi ko bumibili ako, oo. So parang may times kasi siyempre puro prito 'yon eh, calamares ganyan. Usually 'yon, usually kasi calamares 'pag 'yong ihaw naman kasi ano eh parang bibihira lang talaga ako lalo kapag 'yong bituka ng baboy. 'Pag wala naman kasi walang bituka ka ng baboy, eh 'di 'yong barbecue 'yong kinakain ko 'di ba 'yong bab barbecue chicken at saka 'yong, ah, barbecue pork, ganun.
Oo. Nagkasakit kayo. Mm. Ah! Mm. Talagang simula talaga no. <laughs> Mm. Mm. Mm. Oo. Ano, kanto fried chicken. <chuckles>
Mm, mga gano'n.
Oo.
Ay nagpalp eh eh parang ganon din nagkasakit din ako, nag-palpitate, <chuckles> nag-palpitate ako kasi ano, ah, parang nasobrahan ako sa mantika sumakit din yung ulo ko uma syempre kapag ganon, eh iwas din kasi kung tutuusin hindi rin talaga ako pwede sa sobra-sobra sa mantika kasi, since may sakit nga ako sa puso, eh ako makulit 'di ako kumakain ng gulay eh, oo, tsaka walang i mean tinatama nakaka minsan kasi nakakatamad mag luto.
Mm. Ah. Mm. Nako po. <chuckles>